J'ai un souci, heu, qui est di assez difficile, hem, je viens de je me suis séparé, heu, de quelqu'un il y a déjà un petit moment, heu, mine de rien, ça fait à peu près 1 an, hem, mais, heu, j'arrive pas forcément à oublier, heu, je me sens un peu seul et et vide, honnêtement, hem, c'était une relation assez intense, très intense même, heu, en rebondissements, heu, c'est sûr, mais même, heu, émotionnellement et j'ai besoin de j'aurais besoin d'un peu de conseil, en fait, pour arriver peut-être à à trouver une solution.
OK d'accord, bah, je comprends totalement de les les ruptures c'est pas s enfin, c'est c'est c'est souvent pas facile, heu, je comprends totalement ta situation, clairement, ça ça doit vraiment être compliqué, hem, ta relation, c'est elle elle elle a duré combien de temps?
Heu, 8 ans.
Ah oui, d'accord! Donc c'était quand même une une grande relation, ouais.
Mouais, ouais, alors, pour pour pour un peu plus de contexte, c'est important, heu, c'est quelqu'un qui était marié, donc en fait, heu, j'ai pas vécu avec la personne, hem, j'ai on a vécu un petit peu à distance comme ça, on se voyait de temps en temps.
OK. D'accord.
Bah et du coup, heu, le truc c'est que, bah, à un moment j'ai dû dire: «Stop» c'est moi qui ai dit stop, hein! Heu, parce que, bon, bah, heu, ça ça il y a rien qui s qui se passe, heu, heu, alors elle avait demandé le divorce, apparemment. Heu, très tôt, au bout de 6 mois, mais bon, pendant 7 ans et 1/2, elle a pas réussi ou je sais pas, ils se sont pas séparés, j'ai pas compris. Hem, je pense que je me suis fait un peu avoir quand même, je me suis fait un peu manipuler. Heu, peut-être? Je sais pas! Et donc du coup à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, ça suffit là, heu, allez, ça part». Heu, mais mine de rien, heu, j'ai j'ai du mal encore, tu vois ce que je veux dire?
D'accord. Ah d'accord! Bah j je comprends totalement, c'est c'est normal de d'avoir des difficultés et que et que tu y penses encore, c'est tout à fait normal! Et puis comme tu m'as dit, heu, c'est c'était une relation assez intense donc heu, c'est tout à fait normal que que tu tu tu y réfléchisses encore, et hem, par rapport à cette rupture, heu, quel quel sentiment, toi, tu en gardes? C'est quoi ton ta perspective par rapport à ça?
J'ai énormément de gratitude, heu, d'avoir eu cette relation. Heu, en fait, je suis pas triste. Je me sens seul et vide, c'est sûr, mais heu, parce que il elle a elle a créé un vide dans ma vie, mais maintenant, enfin maintenant, ça fait 1 an, mais heu, qui se comble pas, et en fait, il se comble pas et c'est pour ça que je suis assez, heu, j'ai j'ai quand même une certaine tendresse et une, heu, une gratitude envers cette relation parce que cette personne là, c'était la perfection incarnée, littéralement. Je sais que souvent les gens ils disent ça et non, là c'était vrai. Heu, mmh
Mmh.
Une, heu, un niveau intellectuel démentiel. Heu, éloquence, classe, grâce, talent! Tout ce qu'elle touche, heu, c'était, heu, ça devenait excellent. Elle était excellente dans tous les domaines. Pianiste, heu, danseuse professionnelle, elle avait énormément d'argent, elle faisait aussi du business. C'était vraiment une machine de guerre. Heu, dans tous les aspects de sa vie. Heu, et en fait ce ce ce ce maintenant en fait, c'est un peu ça aussi le problème. C'est que quand on me présente quelqu'un ou quand je rencontre quelqu'un, heu, tu vois? Heu, ben, elles font elle m c'est c'est triste et je je j'ai rien contre ces personnes-là, mais face à ç à elles, elles font pas trop le poids, quoi. Parce que bah, c'est pas le même niveau, heu heu, une espèce tu vois, par exemple même la sa façon de s'habiller un petit peu old money. Heu, donc très, très, très classe, très chic, heu heu, des manières elle, heu heu, c'est elle qui m'a appris, tu vois, par exemple, à manger, tu sais avec la bonne fourchette et le bon couteau, ça c'est le couteau à poisson, ça c'est si, ça c'est c'est c'est vraiment, heu, un niveau stratosphérique et du coup, bah, aujourd'hui, heu, oui! Les les gens les autres, me me paraissent extrêmement fades et et insipides.
Mmh. D'a d'accord, enfin ch ch je comprends totalement, c'est d'après ce que tu me dis, heu, la personne avait l'air d'être incroyable, heu, mais aussi, du coup, tu m'as dit que, bah, mmh, d'un côté, elle oui la personne était incroyable, mais d'un autre côté, le mode de vie, heu, bah, ça matchait pas quoi, c'est ça?
Mmh, bah, oui, oui, moi je pouvais pas attendre 150 000 ans, parce qu'en plus elle avait elle était plus âgée que moi. Elle avait quand même 10 ans de plus que moi.
Mmh.
Hem, et mais du coup, heu, ouais, j'ai j'ai vu ce que c'était l'excellence à tous les niveaux, hem, et elle m'a appris, heu, j'ai en fait, c'est pour ça que je suis assez j'ai a j'ai beaucoup de gratitude et que maintenant, bah, oui, je me sens seul parce qu'il y a personne qui arrive à combler ce vide, parce que, heu, je je sais ce que c'est quelqu'un qui est dans l'excellence absolue, et c'est vraiment ça, heu, que j'aimerais retrouver, mais des personnes comme ça, heu, j'ai eu une chance extraordinaire, et qu'une chance que je souhaite à tout le monde. C'est pour ça que je la regrette pas, cette relation, même si j'ai dû y mettre un terme et que peut-être qu'elle m'a jamais aimé ou j'en sais rien, heu, mais mais mon Dieu! Que c'était, heu, c'était, heu, incroyable quoi, parce que c'était c'était quelqu'un, heu, de fantastique.
Mmh. Bien sûr, je comprends totalement et hem, je veux juste te demander, mais du coup, là aujourd'hui ton objectif, c'est, du coup d on est bien d'accord, de de passer à autre chose, c'est ça que tu cherches?
Bah, ouais, parce que ce sentiment de vide, je vais pas l le le traîner avec moi toute ma vie, i il faut bien que, bah, la vie continue, il faut bien que je rebondisse, tu vois? Hem, mais heu, comment faire? Est-ce que, heu, je dois me rapprocher de certains cercles, heu, sociaux? Heu, est-ce que je dois, heu, moi-même devenir à ce point là excellent? Alors bien sûr qu'elle m'a tiré vers le haut, hein, j'ai voulu, heu, devenir une bien meilleure version de moi-même, est-ce qu'il faut que, tu vois? Comment arriver peut-être à combler ce vide? Ou alors peut-être, heu, ne plus chercher cette excellence là et peut-être me contenter de de quelqu'un que je trouve, heu, enfin selon ce standard là, heu, heu, en dessous.
Mmh. Ouais, bien sûr je que je comprends totalement toutes les questions que tu te pose, c'est normal et heu, je veux juste te demander, bah, par rapport à à ce sentiment de vide et d'être seul. Hem, tu dirais que ça t'impacte à quel point au quotidien, est-ce que c'est vraiment quelque chose, heu, auquel tu penses, heu, tous les jours et constamment? Ou est-ce que c'est de temps en temps tu repenses à ça et tu te dis: «Ah la la, c'était bien» ou je sais pas?
Bah par exemple, tu vois, ça m'impacte surtout quand je fais, heu, quand je fais plein de choses. Par exemple quand je suis au travail, quand je j'essaie d'étudier quelque chose aussi, quand, heu, je fais du sport, je me dis, heu: «Attends, tu as fait que tu as fait que ça comme pompes? <chuckles> non mais elle, heu, tu vois, heu, comment tu peux aller chercher quel ou retrouver quel quelqu'un comme elle si tu es p capable de faire que ça comme pompes? Tu fais ça comme travail? Tu as ça comme revenu? Eh mais attends, <chuckles> il se passe quoi là? Heu, réveille toi en fait, heu, heu, tu veux quelqu'un d'excellent ou tu as tu as réussi à goûter à à à ce que c'était l'excellence de l'excellence. Heu, à quel moment tu peux aller le rechercher si tu es pas au niveau?» Tu vois? En c'est un moteur, mais c'est aussi tu vois, un espèce de de coup de bâton derrière les oreilles à chaque fois que j'ai l'impression de pas performer.
Non bien sûr, et je comprends totalement et je je vois d'ailleurs que, heu, bah, ça t'arrive souvent du coup de gou de comparer certaine situation à à elle, ou ce que tu avais avec elle et et c ce t te c'est tout à fait normal! Hem, mais est-ce que du coup jusqu'à maintenant, heu, est-ce que tu as essayé de de mettre des choses en place, heu, peut-être u une une nouvelle routine? Ou des activités, heu, qui qui pourraient, heu, t'aider à à justement combler ce sentiment de de vide et d'être seul?
Ben, j'ai essayé d'aller voir des gens.
Mmh mh.
Heu, comme je t'ai dit, on a essayé de me présenter des des des des des personnes. Heu, <scoffs> hein, bon, bah, ouais, déjà, tu vois, le problème c'est que, je commence à parler avec quelqu'un. Bon, je sens que le niveau de vocabulaire et d'éloquence, c'est pas le même.
OK.
Heu, je commence à et et et et moi le 1er hein, je je critique mais hem, j'étais p j'étais pas à son niveau non plus. Heu, je je vois quelqu'un arriver, tu vois comment elle est habillé ou autre, oh c'est pas le même style, c'est pas la même classe, c'est pas la même, heu, cette espèce de discrétion, heu, heu, et cette force qui se dégageait qui c'est pas là tu vois? Et tout de suite c'est ça me: «Ah ouais, bon, OK, bon, ben, on va passer le dîner quoi, hein»
Ah bien sûr, je comprends et et heu, alors je vais je vais te dire ça mais après bien sûr c'est, heu, c'est ta relation, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Hem, mais heu, est-ce que le fait de justement de de comparer constamment, heu, les autres personnes à à à la relation que tu as eu? Est-ce que ce serait pas ça peut-être qui qui t'empêcherait justement de, bah, de continuer?
Si, si.
Donc peut-être que a a a s faudrait justement travailler à ce niveau-là, au au fait que tu compares, heu, con constamment, heu, bah, hem, heu, ta relation précédente s aux aux nouvelles que tu pourrais potentiellement avoir. Alors bien sûr je te je te je te conseillerais pas de, heu, de d'oublier totalement mais heu, peut-être juste, heu, éviter de, heu, de faire un une une comparaison heu, constante.
J'aim j'aimerais beaucoup et j'ai franchement, ton je suis complètement d'accord avec toi, c'est c'est c'est v c'est c'est c'est c'est vraiment ça qu'il faudrait, mais hem, c'est presque automatique encore, tu vois? Comme je te dis, je vois la démarche de la personne, je vois comment elle se tient, je vois comment elle bouge ses cheveux. Je vois comment elle, heu, elle s'habille, je vois comment elle tient sa fourchette, comment elle mange. Est-ce qu'elle est distinguée, est-ce qu'elle a de l'éducation? Est-ce que ou pas, ça c'est des choses, ça ça transpire tout de suite. Ça se voit immédiatement, surtout quand on a été habitué et puis elle m'emmenait manger dans des restaurants ou dans des des endroits où, heu, on descendait dans des hôtels où il y avait, heu, une clientèle qui était du même calibre, heu, j'ai tu tu tu tu vois tout de suite qu'il y a une différence assez nette, assez nette, hem et et c'est cette comparaison malgré moi que j'aimerais mais j'aimerais pouvoir, tu vois, heu, appuyer sur un bouton et hop, ça disparaît, hem. Je me disais peut-être, peut-être
Mmh.
qu'à un moment il faudrait peut-être tout simplement que j'attaque, heu, je sais pas, heu donne-moi, heu, j'aimerais avoir ton avis, tu vois mais est-ce qu'il faudrait pas que j'attaque simplement une relation, hem, je fais abstraction de ça. J'attaque une relation et puis peut-être que je découvrirai ou j'aurai accès à quelque chose ou j'aurais une relation qui est, heu, s tellement bien que du coup, heu, je pourrais oublier la la précédente même si la personne avec qui je suis n'est pas aussi, heu heu, fantastique à à à tous les niveaux, quoi. Qu'est-ce que tu en dit?
Alors écoute c'est c'est une super idée, heu, faut pas, heu, faut pas, heu, essayer de de de se bloquer par rapport à ta relation, heu heu, que que tu as eu, heu, faut pas, heu, s se sentir limité dans dans ce que tu peux faire, heu, c'est vrai que c'est une super bonne idée de, beh, justement continuer à rencontrer de nouvelles personnes et heu, peut-être que que ça viendra ze la la personne viendra ou tu te diras: «Bah, OK! Bah, elle est super et heu, ça peut, heu, ça peut ça peut, heu, très bien marcher» et puis tu retrouveras chez cette personne toutes les qualités que tu trouvais, hem, heu, chez chez chez l'autre personne et et puis voilà il y a il y a plein de monde que tu pourras, heu, rencontrer, heu, des personnes, heu, qui sont sûrement, heu, tout aussi incroyable, heu, voir plus!
Mmh. Ouais. Je vais je vais faire ça, tu vois, je je vais me forcer à à rentrer dans une relation, enfin me forcer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vais forcer un peu le la chose
Mmh.
heu, et puis, heu, et puis je verrai ce qui se passe quoi.
Ouais, mais bien sûr, parce que là maintenant, heu, hem, quand tu vas rencontrer des des nouvelles personnes, est-ce que tu enfin tu es comment, heu, mentalement, tu est-ce que tu penses à quelque chose de de s de spécifique, heu, c'est c'est quoi ta, heu, ta manière de penser?
Bah c'est plus de du: «Ouais, bon, <sighs> ouais, OK, je vais aller rencontrer quelqu'un de façon, elle sera pas au niveau» tu vois, je leur donne presque pas leur chance, heu, avant même de commencer, tu vois?
Mmh, bah, bien sûr, bah, c'est ça! Disons que là, tu arrives directement avec une manière de penser, heu, assez négative vis-à-vis de la personne, donc ce qui serait intéressant, c'est justement de d'aller, heu, rencontrer de nouvelles personnes, mais en changeant un petit peu ta manière de penser, et de penser en mode, heu, positif, de te dire, heu: «Voilà je vais rencontrer une super personne».
Mmh. Mmh. N ouais, non, tu as raison. Tu as raison, tu sais quoi, je vais faire ça, et puis, heu, de toute façon, heu, je pense c'est la seule vraie solution. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir écouté, ça fait du bien quand même de poser des mots dessus, et merci pour tous tes conseils!
Bah écoute, il y a il y a il y a pas de souci.